ค่ะ วันนี้ก็อยากจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวอะนะคะ ทีนี้ปกติเนี่ยคนเราก็ชอบเดินทางแบบไปเที่ยว บางคนก็ชอบ เที่ยวคนเดียว หรือว่าเที่ยวเป็น กลุ่มกับครอบครัวอะไรแบบ นี้ ทีนี้ก็อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องการเที่ยวคนเดียวอะค่ะว่า เอ่อ ฝั่งนั้นเนี่ยเคยไปเที่ยวคนเดียวที่ไหนบ้างไหมคะ แล้วก็ ประสบการณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะ?
ค่ะ อืม อืม ค่ะ จริง ๆ เนี่ย เรื่องเที่ยวคนเดียวเนี่ย ถนัดมากเลยนะคะ เพราะว่าเที่ยวบ่อยมาก <chuckles> ใช่ เพราะว่าชอบ ชอบไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวอะค่ะ คือจริง ๆ ไม่ได้ใช้คำว่า ชอบแล้วกันค่ะ ใช้คำว่า มีโอกาสต้องไปคนเดียวบ่อยแบบนี้ดีกว่า อืม
เริ่มจะมี ค่ะ อืม ดีค่ะ ค่ะ อือฮึ อือ อา ค่ะ ที่ไหนบ้างคะเนี่ย? อยากฟังเลย อา
โอ้โฮ ถ้า ให้นับก็เยอะมากนะ แต่ถ้าเอาแบบนับล่าสุด อย่างเงี้ยค่ะ ที่ไปคนเดียวอะ ก็จะเป็นที่ฝรั่งเศส อา ก็ คือ
อืม ค่ะ อา ฝรั่งเศส อืม โอเคค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ? ช่วยเล่าให้ ฟังหน่อย
ใช่ค่ะ
อืม
ก็ไปแบบ ล่องตั้งแต่ อ่า ปารีส อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ไปเมืองอื่น ๆ ไปพวกแบบ Lyon ไป Grenoble ไป Marseille อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ล่องไปจนถึง Cannes แล้วก็ไปปิดท้ายที่ Nice ใช่ ก็คือจะ
อืม อา เป็นยังไง? อ๋อ ไป Cannes Nice เมืองชายทะเล อา ค่ะ
ใช่ค่ะ ก็คือล่อง ล่องไปเลย อะไรอย่างเงี้ย จากเหนือ ๆ ลงไปทางใต้
แล้วเป็นยังไงบ้างคะ ทำไมถึงตัดสินใจไปคนเดียวอะไรแบบนี้? รู้สึกยังไงบ้าง?
อืม ก็จริง ๆ แล้ว ที่ตัดสินใจไปคนเดียวทริปนี้ เป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่า ทริปนี้ยังไงก็จะไปคนเดียว เพราะว่า เอ่อ เป็นช่วงที่โควิดเพิ่งเปิดอะค่ะ อา ไป ไปตอนประมาณปี 2022 ประมาณ ที่โควิดเพิ่งเปิดประเทศเลย อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็คิดว่า เราอยากจะได้วีซา Schengen ระยะยาว <chuckles>
ค่ะ อ๋อ อา จำได้ช่วงนั้น อา ค่ะ